بالضبط، ده اللي كان ده ب ده اللي حصل فعلًا إن بقى عندي روتين حلو في اليوم، و واللي بيفرّحني جدًا في اليوم إن المعاملات المعام المعاملة كلّها كويسة، آمم من الناس كلّها فدايمًا باحُط في المعاملات دي شوية عادات تفرحني أنا كمان، يعني باحُط دايمًا بالعب ب باحُط دايمًا ابتسامات كده متفرّقة مع بعض الناس اللطاف أوي، ممكن أوي، أوي أنا بافرح أوي لمّا أساعد حد، يعني ممكن وأنا رايح أجيب كاف وأنا رايح أجيب قهوة والّا حاجة، إحنا هنا في الشُغل بنقول إيه، بنقول نتقهوه، يعني عايز تتقهوه يعني نتقهوه يعني أنت عايز تشرب قهوة آآ، لأ، بالضبط فأنا رايح وأنا ب مش رايح أعمل ما أنا ورايح أعمل قهوة باقول لل لزميلي في الشُغل "تحب تتقهوى معايا؟" يعني أنت عايز تشرب قهوة، آآ يعني مش مش زي عندنا في مصر تقول له أعمل لك cafe لأ، هو ما بيقولش كده تتقهوة يعني تت نشرب مع بعض قهوة، يقول لي ماشي Turkish Turkish فاهماني؟ قاعدة بسيطة زي دي مع حد لطيف، بيعاملك كويس، سواء هو مديرك، أنت مديره، أنتم الاتنين زملاء بس، جميلة جدًا، آآ، فاللي آآ، فهو ده اللي باتكلّم فيه إن من العادات إن هو أنا دايمًا العادة بتاعتي اللي في اليوم بتبقى وليدة اللحظة، مش باحب يعني أنا عندي فعلًا بعض العادات اللي اللي أنا بح اللي أنا فعلًا باحبّها، اللي أنا باحب أعملها في اليوم بس في عادات تانية لأ، بتبقى وليدة اللحظة.
اهم. كويس أوي، اهم. بتقعدوا تشربوا القهوة مع بعض. إمم. إمم. إمم. بالضبط. أيوه، فهمت قصدك فعلًا.